Поставила в воду, и вот она пустила корни. Нет, кстати, нет, это не детка. Я просто оторвала листок, вот отщипнула ногтем листок от этой фиалки. Это была даже не детка. И этот листочек у меня пустил корни дома. Это была моя 1 фиалка.
Мгм. А, вот оно как. Листочек. Мгм. Здорово!
Да, и из-за того, что вот это этот опыт был такой удачный, что вот просто из из листочка у меня появился цветок, я вот начала искать другие цвета. Потом я помню, я захотела вот такой ярко-красный, и тоже я у кого-то украла.
Мгм. Ну ты сосредоточилась именно н на 1 виде цветка, на фиалках, да? Или это какие-то другие сорта еще цветов появились?